Oo naman, ibang-iba yun sa Pilipinas kasi usually yung restaurant dito parang, um, ina-adjust din nila yung mga sangkap base do'n sa ano sa mga bibili, so pag ang target nila ay hindi lang naman laging mga Pinoy para din parang yung mga foreigner din or ah, I mean kami pala yung foreigner dito or yung mga nakati yung mga lokal din dito para ma-try nila, parang binabago nila yung timpla. Kung halimbawa, eh, masyadong maalat sa Pilipinas satin normal lang yo'n, dito ma medyo ina-adjust nila yung lasa, malapit pero ibang-iba pa din talaga yung lutong bahay katulad nung mga adobo, ganiyan yung pansit. Yung pansit minsan iba yung nilalagay nilang ano, eh, um, mga vegetables kasi hindi din naman oo, hindi din available so ina-adjust nga yan depende sa ano, do'n sa, sa bibili oo kung sino yung mga customers na okey da Oo, depende kung sino yung market nila pero wala naman okey lang din naman at least ano parang may touch pa din siya nung, nung ano nung pagka Pilipino ng pagiging Pinoy, hmm.
Hmm. Mm. Oo. Ah. Ano yan? Ay, yun yung available? Hmm. Hindi na. Target market. Mm. Ng Pinoy, oo tri iba kasi yung pagkaing Pinoy very indulgent, very meaty, minsan medyo ano 'no, um, oily pa nga siya madalas 'no, kaya iiba din yung ano yung atake pag sa ibang bansa naintindihan naman natin na ano true, iba yung ano yung atake diyaan. Ito naman, ano yung go to na food mo diyan na pag naho-homesick, naho-homesok? Na homesick ka 'no, na homesick ka, ano yung go to food mo diyan yung tipong, "Ay naku, namiimiss ko sila ano, kain nga ako ng gan'to para hindi ako masyadong malungkot."
Oo. Oo. Mamantika ganiyan, mm. <laughs> Oo. Mm. Mm, siguro yung ano la lagi kong kinakain yung ano spaghetti kasi oo, eh, kasi lumaki ko sa pamilyang hindi magaling magluto i sa sa tatay ko lang si tatay ko lang yata yung medyo parang okey magluto or magaling siya magluto. Yung nanay ko aminado naman siya sa sarili niya, ano siya talaga lagi walang parang hindi mo maipagmamalaki yung, yung pagluluto. Pero ma oo, pero mahal na mahal ko si nanay 'di ba, healthy kasi siyang kumain hindi niya nilalagyan ng masyadong maraming asin, maraming rekados, gano'n siya magluto kaya yung, yung tita ko oo yung tita ko yung parang hindi siya healthy magluto pero ang sarap-sarap talaga. So, yung spaghetti niya nilalagyan niya ng gatas, kung o oo creamy, creamy yung spaghetti niya tapos punong-puno ng maraming hotdog tapos, um, maraming ano maraming bawang, maraming sibuyas, tapos ang sarap-sarap lang talaga yung spaghetti niya na nagustuhan din ng asawa ko 'tsaka ng anak ko, yung parang Jollibee style kasi yung favorite ko spaghetti, eh, yung
Ay, mm. Ano yan? Mayro'n, oo. Ay, yung luto, basta may pagkain ganiyan. <chuckles> Hmm, okey. Ay, okey. Mm. Malinis ganiyan, mm. Ay. Ay, wow creamy. Mm. Oo, yung matamis.